Hum, que legal.
Então ele levava as coisas e as pessoas de um lado para o outro, dentro de uma fazenda
Sim.
E ele que dava que distribuía as tarefas para as pessoas que iam fazer as atividades d eh, ali, do da plantação de colher, de plantar, de não sei o quê. Ele que levava as pessoas para trabalhar e que distribuía as tarefas.
Sim. Ah que legal e eh, mas ele eles eles sempre ficaram lá, e ou depois eles voltaram pra pra a cidade?
Então, aí os meus avós moravam nessa fazenda, né, e meu avô trabalhava. E aí, a minha tia a minha tia, olha, <laughs> a minha avó teve o meu tio mais velho, o meu pai e depois a minha tia. Porque eles eles são em 10 filhos.
<laughs> Nossa, muitos filhos.
Tudo isso. Muitos. Então teve o meu tio, aí a minha meu pai, que é o número 2, a minha tia, que é o número 3. Aí, quando ela estava grávida do filho número 4. Ela começou a encher o saco do meu avô porque ela queria voltar para Minas, para a cidade dela, para a terra dela, não sei quê, não sei quê, não sei quê. De tanto ela encheu a cabeça do meu avô, que eles foram embora de volta para o interior de Minas Gerais.
Sim. Ah, e E lá em Minas eles, por exemplo, lá no Paraná ele trabalhava na fazenda, em uma levando as pessoas em uma charrete, né. E em Minas? Ele continuou fazendo o mesmo?
Uhum. Não, em Minas eles começaram a trabalhar. Eles tinham uma uma roça deles mesmo, né, uma casa na roça, e aí eles tinham, eh, as coisas deles, assim. Eh uhum, eles plantavam, e aí, tinha assim, cada hora você meio que mexia com uma coisa, ali, da do campo mesmo.
Sim. Eles plantavam? Sim.
Mas meu pai fala que assim, na naquelas pessoas ali que viviam ali na na roça, ali nas nas porque assim, você não tem um vizinho, né. Quando você está, ali, na roça, você olha para um lado, para o outro, para o outro, você só vê um grande nada, grande mato, né.
Entendi, sim, deve ser, assim, mesmo, uma sensação mais de estar s um pouco mais só.
E

Hum, entendi. E aí depois eles foram morar em outra região?
Isso, e aí eles mudaram, de Minas para para o Paraná, para o interior do Paraná.
Certo.
Onde na época não tinha na época ali que ainda tinha muito aquelas disputas de terra, muito grileiro, na época bem antiga, bem antiga, antes de ter essas cidades que tem hoje.
Sim. Lembro. Sim, sim, lembro muito assim a história. Que legal, e o que aconteceu especificamente lá assim? Algum episódio marcante ou
Então, o meu avô ele trabalhava como como tipo, eu não eu não tinha um nome para isso, mas eu não consigo me lembrar, mas ele não era motorista de carro, ele era motorista de charrete.